Pues mira, creo que sí me pasa muy a menudo que, o sea, justo estoy como haciendo algo y de repente ya ya me abrumo, ¿no?, lo que <chuckles> lo que estoy haciendo. Entonces, lo primero que trato de hacer es como quitarme de pantalla y decir, bueno, voy a ir a hacer ejercicio, voy ir a hacer de comer, voy a bañarme, ¿no? Como que cualquier cosa que no tenga que ser en una computadora ni tenga que estar relacionado a ese proyecto, eh, lo desconecto y me voy a hacer otra cosa, ¿no? Normalmente, o sea, pueden ser tiempos de 20 minutos, 1 hora, a lo mejor, después regresar como a ese momento y empezar como a notar, eh, desde otra perspectiva como algún cambio que pueda hacer o mejorar, etcétera. Y si de plano no me no me puedo como desconectar y eso, creo que siempre doy como 5 minutos de de cerrar los ojos prácticamente, o sea, como que agacharme y estar escuchando música. Para mí la música siempre es como un buen inspirador, entonces, como que pongo una canción favorita de ese momento, me cierro los ojos, me tallo tantito, bueno, me tallo tantito los ojos, me recuesto como en en el escritorio o eso, y solo escuchar como la música, ¿no? Ya como que también me da este, pues, desconecte rápido para ya volver a regresar a la pa a la pantalla y decir, ah, esto lo puedo cambiar, esto lo puedo modificar y listo. En caso de que ya sea un bloqueo así como de ya no sé qué hacer, lo que sea, me gusta también como pedir retroalimentación, de a ver, ¿cómo ven esto? ¿Funciona, no funciona? Por ajá, o con mi familia, así, con quien esté como a la mano, es como, a ver, ¿qué opinas? ¿Te gusta? ¿Le cambio? Porque también recibir opinión de otras personas, pues te ayuda a ver con otros ojos, ¿no? Todo lo que estés, eh, haciendo, y siento que a mí me funciona mucho. Y en otros momentos, también como, pues, como para reactivar la la parte de de la, pues sí, de la creatividad, cuando dices: "Ya, ya m murió mi creatividad, ya no sé qué más hacer". Eh, creo que me gusta mucho con Pinterest. Pinterest creo que es una buena plataforma para para encontrar como pues sí, como datos o cosas ahí curiosas que dices: "Ah, esto podría meterlo o esto podría funcionar", o verlo como desde otra forma, eso también me ayuda, ¿no? Como que a a generar como más sí, como más inspiración o nuevos, eh, formas de de proyectar algo, porque literal le pones tú cualquier cosa y te va a dar algo muy similar. Ya, si en caso de que no haya para nada creatividad y eso que lle que afortunadamente no me pasa muy a menudo, pues ya te vas con la inteligencia artificial para para ayuda para que te ayude un poco. <chuckles>
Okey. Muy bien. Okey. Ah, muy bien, con con amigos o compañeros, ¿no? Ah, okey, sí. Okey. <chuckles> Lo bueno, ¿no?